जी, बाबा साहेब है शायद। हेमकुंड साहेब, केदारनाथ से पहले।
हेमकुंड साहिब जो ज़ गुरुद्वारा है। हाँ। हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है वो भी ऐसा ही है। आप खुलता है और उसमें भी बड़े स मतलब जस गर्मीयाँ होती है तो खुलता है और वहाँ आप जाते हैं। और मतलब ठीक है वही कि अ, आपको बहुत महसूस अच्छा लगता ही लगता है, ऐसे अनुभव होते ही रहते हैं। और पहाड़ों में तो बहु
जी, जो रास्ता होता है वहाँ का घूमने वाला, वो रास्ते का भी कुछ अलग ही आनंद होता है। वहाँ पे जो लंबे-लंबे पेड़ होते हैं, कुछ अलग ही नज़ारा क्रिएट करते हैं वो। वो एकदम सीधे बिना बिना शाखों वाले पेड़ होते हैं वहाँ के।
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल और आप छोटे-छोटे गाँव देखते जाएँगे। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ और आप वहाँ पे देखते जाएँगे छोटे-छोटे घर, उनकी छतों पे उन्होंने कोई न कोई सब्जियाँ सुखाई होती है सर्दियों के लिए। कभी भुट्टे पड़े होंगे, कभी आप देखेंगे मशरूम्स, कुम्फियाँ जिन्हे कहते हैं या भुट्टे और बाजरे।
जी। और उनके खेत होते हैं सीढ़ी सीढ़ीदार खेत होते हैं उनके। सीढ़ीदार खेत होते हैं सीढ़ीदार मतलब एक के नीचे एक ज़मीन होती है।
हाँ जी। हाँ जी, सीढ़ीदार खेत होते हैं और वो अ, बहुत ही मेहनत वाले लोग हैं पहाड़ में। छो अ, ग सादगी भरी स जीवन है और शांति से रहते हैं तो बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो हम हाँ जी।
हाँ, ये तो है कि वहाँ पे लाइफ़ जो है एक बहुत ही धीमे दौर में चल रही है। लेकिन जो वहाँ की लाइफ़ है, बाहर वालों को तो आकर्षित करती है ही।
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल-बिल्कुल। कठिन है वहाँ रहना बिल्कुल क्योंकि अ, कहते हैं ना जो उम, अ, कहते हैं डॉक्टर की या स वो अ अ, जिसे कहते हैं ना सुविधाएँ इतनी अस्पताल की अच्छी नहीं है, बड़े शहर भागना पड़ता है। लेकिन हाँ, लोग धीमी गति से चल रहे हैं पर खुश हैं। जितना मिलता है, उसमें बहुत खुश हैं जीवन में। तो उनको देख के कभी-कभी लगता है कि अ, ऐसी ज़िंदगी जीना कोशिश करनी चाहिए। हुँ, क्योंकि साफ़ हवा है, साफ़ पानी है, इच्छाएँ कम है।
वा जी। हाँ। हाँ, वो प्र प्रकृति के नज़दीक हैं और टेक्नोलॉज़ी से थोड़ा दूर हैं लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप में खुश हैं। लेकिन वहाँ पर रो जैसा कि रोज़गार के अवसर कम है तो वहाँ के काफ़ी सारे लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ की जो लाइफ़ है, वह अच्छी है यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि लोग तो वापस अ, घ घर मे ही भागते हैं ना, चाहे कितना भी मन करे, छुट्टियों में जाते ही आते हैं हम सारे। जिंदगी तो अच्छी है ही वहीं पे और बच्चे तो आजकल जहाँ पे नौकरी है वहाँ जाना ही पड़ता है। क्योंकि अ, जीवन-यापन करना ब आसान नहीं है, आजकल बहुत महँगाई है सो ओ करना ही पड़ता है। और चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ सबका अलग ही कहते हैं ना मज़ा है, नज़ारा है। किसी को कुछ सुकून देता है और किसी को कुछ। तो उ आपसे अच्छा लगा बात करके। मुझे लगा लगता है कि आप भी इस बातों से कि आप पहाड़ों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको और मौके मिले पहाड़ों पे जाने के, ट्रैकिंग करने के।
जी बिल्कुल, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किए समुद्र के और पहाड़ के, वह मेरे लिए भी नए ही थे। मतलब मैं इस तरीक़े से नहीं देखा मैंने। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।